พอจะช่วยแชร์ให้ฟังกันหน่อยได้ไหมคะว่า คุณเนี่ยมีวิธีจัดการการเล่น social แบบเนี้ยน่ะค่ะ ยังไงบ้างน่ะค่ะ?
อืม ได้อยู่นะคะ ก็คือเหมือนกับว่า จริง ๆ เมื่อก่อนน่ะเป็นคนที่ติด social มาก ๆ เลยอะค่ะ เหมือน ซ ใช่ค่ะ คือจะรู้สึกว่า ติดเฟซบุ๊ก ติด เอ่อ LINE งี้ ติดการแชตกับเพื่อน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อืม แล้วก็ติด TikTok อืม
อืม อ๋อ เหรอคะ อือ อืม อืม ค่ะ อืม โอ้โฮ ทุก social เลยนะคะเนี่ย แล้วจัดเวลายังไงคะเนี่ย?
คือ ใช่ค่ะ